มีความทรงจำวัยเด็กของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนฤดูไหมคะ? ตอนนั้นแบบเป็นแบบไหนเอ่ย?
อืม ได้เลยค่ะ ถ้า คือเราอะอยู่ภาคใต้เนาะ พอมันเป็นแบบว่าฤดูหน้าฝน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือมันชัดเจนมากเลยอะ คือฝนตกแบบไม่หยุด <chuckles> ฝนตกไม่หยุด คือตกทั้งวันทั้งคืน ตก แต่ว่ามันจะมีความ ตกแบบรุนแรง ไปไหนไม่ได้เลยค่ะ แต่ มันก็จะมีความตื่นเต้นอยู่อย่างหนึ่ง อาจจะ อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไร คือถ้าฝนตก เงี้ย มันก็จะเกิดน้ำท่วม อะไรอย่างงี้ ใช่ไหมคะ น้ำท่วมก็โรงเรียนปิดค่ะ <chuckles> เราเด็ก ๆ อะ เราเด็ก ๆ คือมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่โรงเรียนปิดอะ <chuckles>
ค่ะ อา มันมายังไง? ตกแบบรุนแรง เราไปไหนไม่ได้ ใช่ไหมคะ? อือ โอ้ ๆ ๆ ๆ ยังไงคะ? ทำไม ๆ ๆ? อุ๊ย อันนี้ไม่ดีเลยอะ อืม ท่วม ท ท่วม อ๋อ โอเค แอบ แอบดีใจใช่ไหม? ไม่ต้องไปเรียน ลุยน้ำอยู่บ้านแทน อะไรอย่างงี้
กับดีใจ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วก็ เออ <chuckles> แล้วสมัยก่อนน่ะ คือสมัยเราเด็ก ๆ อะ มันยังไม่ได้มีแบบว่าอินเทอร์เน็ต หรือว่าการประกาศอะไรที่มันแบบสามารถทั่วถึงอะ ใช่ เพราะฉะนั้นวิธีที่จะ การรับรู้ได้ว่าโรงเรียนจะปิดหรือเปล่า ก็คือการรอฟังจากวิทยุค่ะ <chuckles>
ร้ายกาจมาก <laughs> อืม อืม อา เข้าใจ ๆ อุ๊ย! จริงเหรอ? คือเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะ? แล้วแบบคุณครูเขาแบบ
ใช่ แต่ ใช่ จน ค่ะ
คุณครูก็แบบโทรมาแจ้งอะไรอย่างงี้บ้างไหมคะ? หรือว่าส่งหนังสือ อะไรเงี้ย มาแจ้ง แต่คือวิทยุก็คือไวสุดไหม? อือฮึ
ไม่นะ เป็นวิทยุไวสุด ใช่ ก็คือว่า เขาจะไม่ได้แบบ มัน มันไม่ได้เป็นการแจ้งล่วงหน้าแบบว่าวัน 2 วัน หรืออะไรอย่างเงี้ย เพราะเด็กโรงเรียนก็เนาะ เป็น 1,000 คน อะไรอย่างเงี้ย อีเมล์สมัยนั้นก็ยังไม่มี อะไรก็ยังไม่มี อะไรอย่างเงี้ย โทรศัพท์มือถือ ยังไม่มีเลยค่ะตอนนั้นน่ะ <chuckles>
เข้าใจ อือฮึ

อืม ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงแบบว่า เอ่อ เราไปอยู่บ้านยายเนาะ คือบ้านยายเราจะแบบเป็นชนบทเลยอะ ก็คือเขาจะเป็นแบบบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงอะค่ะ แล้วพอน้ำท่วมนี่ก็คือแบบว่า เราจะมีเรืออยู่เลยอะ ข้างล่างอะ <chuckles> พายเรือเล่น
เออ อืม ค่ะ โอ้ ก็คือเตรียมพร้อม ก็คือเอาเรือมาพาย เล่นว่างั้น? อุ๊ย
เตรียมพร้อม เอาเรือไปพายเล่น อะไรอย่างเงี้ย เล่นน้ำสนุกสนาน คือแต่ว่าถ้ามาตอนโตตอนนี้ย้อนกลับไปก็ โอ้โฮ น้ำมันสกปรกมากเลยนะที่เราเล่นกันสมัยนั้นน่ะ <chuckles>
อือ มี มีอะไรลอยมาบ้างคะตอนนั้นจำได้ไหม?
จำ ไม่ได้ ค่ะ น น่าจะดีแล้วที่ไม่จำด้วย <chuckles>
อุ๊ย <chuckles> แล้วน้ำนี่มีกลิ่นไหมคะตอนนั้น?
อืม แต่ว่าน้ำไม่มีกลิ่นนะสมัยก่อนน่ะ สนุก ก็คือ ใช่ค่ะ แล้ว ใช่ ก็ได้อยู่ แต่มันก็อาจจะแบบดำ ๆ หน่อย อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็มันก็ ก็ ก็เข้าใจได้ เพราะว่ามันเป็นโคลน อะไรอย่างเงี้ยเนาะ หรือว่าถ้าสมมติว่าอยู่ในเมืองเป็น เรา ก เราจะมีบ้านยายกับบ้านที่อยู่ในเมือง อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นในเมืองช่วงฝนตกหนัก ๆ เนี่ยเราก็จะแบบเดิน บ้านเราอะจะไม่ท่วม เพราะบ้านเราอะจะอยู่สูง แต่ว่าถ้าเดินไปตามบ้านที่เขาอยู่ในซอยอะ น ตามในซอยเขาจะท่วม อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ เราก็จะไปเดินตามไปเล่นน้ำในซอยบ้านเขาที่น้ำท่วมอะ <chuckles> ไปตระเวนเล่นน้ำ
อ้าวเหรอ? เออ ๆ ๆ ๆ ก็พอได้อยู่ อา เออ เข้าใจ ๆ อืม ค่ะ อ๋อ อ อืม ก็คือไม่ท่วมก็คือดีอยู่แล้ว ก็คือหาไป หาไปที่มันท่วมหนูจะได้เล่นสนุก ๆ เออ ๆ มีฉากไหน มีฉากไหนไหมคะ? ที่แบบก่อนที่มันจะเปลี่ยนฤดูหรือรู้สึกว่าอากาศมันเปลี่ยนไปอะ เออ มีแบบฉากไหนที่จำได้ไหมว่า อุ๊ย มันจะเปลี่ยนฤดูแล้ว เออ ตอนนั้นทำอะไร? อยู่กับใคร? เกิดอะไรขึ้น? เออ
เออ ใช่ ใช่ค่ะ เป็นเด็ก ๆ อืม อืม

เออ ก็คือแบบว่าพร้อมแต่งตัวตอนนั้น อา แล้วแต่งไป ไปประชันกันใช่ไหม?
พร้อมแต่ง ใช่ ต่อให้เป็นแบบวันเดียวทั้งปี
อา โอเค ตอนนั้นแต่งยังไงคะ จำได้ไหม?
ใช่ค่ะ ใช่ ก็จะเป็น อืม ก็จำได้ว่าอาจจะใส่เป็นแค่แบบเป็นแจ็กเกต เป็นเหมือน เหมือน ค เหมือนเป็นเสื้อคลุมกันหนาว อะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบคือมันจะมีความพิเศษว่า ปกติอะถ้าเราจะใส่อะไรไปแบบเนี้ย มันจะโดนคุณครูฝ่ายปกครองจับไง ว่ามันผิดกฎระเบียบโรงเรียนน่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าถ้าเป็นว่า
อืม อืม อ้าว จริงเหรอ? แม้แต่แบบสมมุติแบบต้องนั่ง เออ แล้วสมมุติแบบนั่ง แบบนั่งเรียนในห้องเรียนที่เป็นแอร์ แล้วแบบหนาว อย่างเงี้ย แล้วเอาเสื้อหนาวติดไปก็ไม่ได้เหรอคะ?
โอ้โฮ สมัยนั้นยังไม่มีห้องแอร์เลยค่ะ โรงเรียนน่ะ <laughs>
อ๋อ โอเค ๆ เข้าใจได้
ใช่ ใช่ค่ะ มันก็เลยกลายเป็นว่า มันจะมีอยู่วันหนึ่งอะ ที่แบบ อา ถ้าอากาศหนาวอะ โอเค เข้าใจได้ เพราะคุณครูเขาก็ยังใส่เลยนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แต่มันก็จะหนาวแค่แบบแค่ช่วงเช้า อะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอ พอตอนบ่าย ๆ ก็ อา ก็กลับมาร้อนเหมือนเดิมแล้ว ก็ต้องถอด อะไรอย่างเงี้ย แต่มัน มันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นว่า อุ๊ย อย่างน้อยฉันก็ได้มีความหน้าหนาวกับเขาบ้างสัก 1 วัน ได้ ได้มีประสบการณ์ตรงนั้น
อืม อืม เออ ได้แบบเอาเสื้อผ้าอื่นมาใส่ ได้เอาเสื้อผ้าอื่นมาใส่ อะไรอย่างเงี้ย ประชันสีกัน ตอนนั้นชอบใส่สีอะไรคะ?
อืม ใช่ ใช่ค่ะ โอ้โฮ ช่วงนั้นน่ะถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยเราชอบใส่เป็นสีแดงนะ เพราะในความรู้สึกคือแบบว่า ใช่ มัน มันมีความรู้สึกเป็นคริสต์มาสหน่อย ๆ ไง คือต้องบอกว่าโรงเรียนเราเป็นโรงคริสต์ด้วย อยู่โรงเรียน เป็นโรงเรียนคริสต์ ใช่ เขาก็จะมีการแบบว่าจัดงานปาร์ตีคริสต์มาสด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบว่าอยากจะเข้าธีมนิดหนึ่ง เพราะว่าช่วงนั้นน่ะ พอเป็นช่วงเดือนธันวาคม หน้าหนาว อย่างเงี้ย คือในห้องเรียนเขาก็จะมีการแบบมีต้นคริสต์มาส จัดห้องเป็นแบบแนวคริสต์มาส เฉลิมฉลอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
โอ้ จริงเหรอ? เด่น เออ ใช่ อ๋อ โอเค อือ อืม อืม ๆ ๆ ๆ ค่ะ

โอ้โฮ เลือกยากมากค่ะ เพราะว่ามันสนุกทั้ง สอง อย่างเลย ใช่ ชอบหมดเลย อะไรที่เป็นการสังสรรค์ เห็นงานสนุกสนาน ได้หยุดโรงเรียน ใช่ <chuckles>
แสดงว่า ชอบหมดเลย เออ ได้หยุด ได้หยุดโรงเรียนด้วย อือ ประเด็นน่ะคือ <chuckles> อีกแล้ว อะไรอย่างงี้ <chuckles> ใช่
<chuckles> ใช่ค่ะ แต่ว่า อะ ถ้าเอาสนุกก็ต้องเป็นสงกรานต์แหละ เพราะว่าสงกรานต์เนี่ยมันเป็นช่วงปิดเทอมด้วย เหมือนถ้าเป็นปีใหม่อะมันก็ยังแค่เป็นวันหยุด อย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ มันก็แค่แบบ อา วันสอง วัน คืนเดียว ก็คือแค่จับของขวัญก็จบแล้ว แต่ว่าสงกรานต์นี่คือแบบ โอ้โฮ 3-4 วันน่ะ ปาร์ตีแบบว่ามีญาติ ๆ มา มีเพื่อน ๆ ได้เล่นน้ำด้วย มีวันได้ทำของกินกันในหมู่ บ ใน ใน ในเครือญาติ ไรเงี้ยค่ะ
อา ได้เล่นน้ำ อ๋อ ใช่ ๆ ๆ อา ใช่ ๆ อื้อฮือ เออ ๆ ๆ อันนี้คือแบบน่าสนุกเนาะ ใช่ แล้วแบบ แล้วรู้สึกเหมือน ถ้าเทียบกันตั้งแต่ตอนเด็กอะกับตอนเนี้ย เวลาเปลี่ยนฤดูอะคุณรู้สึกว่า มันแบบแตกต่างกับตอนเป็นเด็กยังไงบ้างคะ? เช่น แบบ เอ่อ พวกสภาพอากาศ เทคโนโลยี หรือแบบอะไรเก่า ๆ มันอาจจะเลือนหายไป ไรเงี้ย เออ
อือฮึ ใช่ ค่ะ อือฮึ อืม อืม เราว่าเปลี่ยนไปเยอะนะ เหมือนตอนเนี้ยค่ะ เพราะเมื่อก่อนน่ะ ช่วงหน้าร้อนมันก็คือช่วงแบบปิดเทอมของเราเนาะ เราก็จะรู้สึกสนุกว่า จะได้ออกไปเล่น ไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว อะไรเงี้ย แต่หน้าร้อนสมัยเนี้ยกลายเป็นว่า เป็นช่วงหน้าฝุ่นแทนไปแล้วอะ <chuckles>
อืม ค่ะ อืม เออ ใช่ ใช่
ออกจากบ้านแทบจะไม่ได้ เพราะว่าต้องระวังในเรื่องของฝุ่น ในเรื่องของไม่สบาย กลายเป็นว่า หน้าร้อนเรามันไม่สนุกเหมือนตอนวัยเด็กแล้วอะค่ะ
อืม รู้สึกไม่ปลอดภัยอะเนาะ ออกไปข้างนอกไม่ได้ ไรอย่างเงี้ย เออ ๆ ๆ
ใช่ ใช่ เลยค่ะ เออ เพราะว่ามันแบบฝุ่นตลบ
ก็เลยแบบไม่มีกิจกรรม แบบนั้นแล้ว แล้วหน้าหนาวล่ะ? หน้าหนาว หน้าฝน
อืม อื้อฮือ หน้าฝนนี่ก็เริ่มน่ากลัวเลยนะ สมัยเนี้ย เหมือนเมื่อก่อนน่ะ อย่างที่บอกเลยว่า เราจะตื่นเต้นกับการได้หยุดโรงเรียน พอน้ำท่วม อย่างเงี้ยใช่ไหมคะ แต่พอทุกวันเนี้ยมันท่วมแรงมากอะ มันไม่ได้ท่วมแค่แบบว่าตาตุ่ม หรือว่าเข่าแล้วอะ ตอนนี้มันทู่ม ท่วมแบบว่าทำลายล้างเลยอะ ใช่ มันกลายเป็นแบบอุทกภัยที่น่ากลัวไปแล้ว อย่างที่บอกเลยว่า พอเรานึกไปแล้วอะ เรา เมื่อก่อนเราไม่น่าดีใจกับเหตุการณ์นี้เลย เพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบ บานปลาย มาก คือคิดไปก็รู้สึกผิดว่า เมื่อก่อนฉันภาวนาให้น้ำท่วม แต่ตอนนี้คือแบบ โอ้โฮ อยากให้มัน ม ให้มันหมดไปเร็ว ๆ อะไรอย่างเงี้ยอะค่ะ
ใช่ค่ะ ก็ท่วมมิด หลังคา ใช่ไหม? เออ มิน่า เออ ๆ ๆ ๆ ๆ <chuckles> อืม ๆ เข้าใจ เข้าใจเลย มันสร้างความเดือดร้อนน่ะเนาะ แบบโลกร้อน อากาศ สภาพอากาศก็คือ เปลี่ยนแปลงไป น้ำแข็งละลาย อย่างเงี้ย น้ำก็ท่วมง่าย น้ำทะเลสูงขึ้น ถ้าเมื่อก่อนก็คือ เราก็คงแบบ ไม่ได้แบบมี เอ่อ พัฒนาการ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่แบบแอบทำลายสิ่งแวดล้อมเหมือนสมัยนี้มากเนาะ อืม โอ้โฮ
ใช่ อือ อือฮึ อา ค่ะ ใช่ ใช่ มันก็เห็นได้ชัดเลยว่า ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปเยอะอะ เหมือนเมื่อก่อนมันมีอุทกภัย ก็จริง แต่เป็นในแบบที่แบบว่าทุกคนแบบเตรียมรับได้ แต่ตอนเนี้ยกลายเป็นว่า มันส่งผลกระทบแย่เกินที่กว่าจะรับได้แล้วอะค่ะ
อืม ใช่